Cioè ci ci sono delle cose che che legano, creano, uhm, a a aspettativa eh e quindi, mhmm, l'avere tutto e facile non sempre bello proprio cioè, fa perdere anche la magia in alcuni momenti no, diciamo quella cosa di di di di di sapere di: "Okay, quella cosa la voglio, la posso ottenere" punto, basta, tranquillo. Mentre, eh, a
Sì. Mh sì, è vero. Mh-mh.
av aver paura di perderla quella cosa o di no, o proprio il fatto l'ansia di aspettarla, quindi sicuramente già crea delle emozioni in più. E c
Mh. <chuckles> Sì. Sì, mi ricordo che andavi a vedere anche i preview su internet dell'episodio americano, no, andavi a vedere il preview per dire: "Oh, vediamo cosa succede." cioè proprio era un altro mondo.
<laughs> Eh sì, eh sì. Ehm, e tornando proprio su questa immagine, no, ehm, mi viene in mente secondo te, ehm, anche le persone di una perché insomma, ehm, penso che è capitato anche a te come pro credo sicuramente anche con tua madre, ehm, le persone, diciamo, più di una certa età che hanno vissuto a gran parte della loro vita legate, no, più ai m mezzi come la televisione, quindi ai tempi anche della televisione. Ad oggi, con i mezzi a disposizione come Netflix e varie altre piattaforme in cui insomma hanno scoperto un mondo nuovo, come come li li vedi tu? Cioè 'ste persone ti ti ti danno un senso anche tra virgolette anche quasi una figura anche po' "comica" no. <laughs>
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. <chuckles> Sì. <laughs> Guarda mia mamma ehm abbiamo io ho Prime da anni, no, adesso negli ultimi 2 anni gliel'ho gliel'ho messo sulla TV ai miei genitori, ehm e mia mamma sta ancora imparando a usare Prime dopo 2 anni. Lei credo fa un reset, no, io gli spiego le cose, lo sa usare poi resetta tutto e riparte da capo, no? <chuckles> E e tipo le le prime volte che glielo spiegavo e dicevo: "No guarda tu adesso c'è Chicago Med", no, una serie che guarda lei "puoi vedere tutti gli episodi", e mi fa "come tutti gli episodi? Ma si paga?", faccio "no, non, pago io, non c'è problema, hai l'abbonamento", mi fa "ma posso vederli tutti di fila?", faccio "sì mamma", "e non devo aspettare?". <laughs> Sì, ha ha avuto questo sì, sì, ehm, per lei è una cosa pazzesca, cioè proprio
Eh. Sì. <chuckles> Ok. Mh. Resetta tutto e rimane: "Poi vedi che non mi funziona, vedi come que ve vedi là, controlla." <laughs> Sì. Come tutti? <chuckles> <chuckles> Madò! <laughs> Bellissimo. <laughs> Una cosa impensabile dire: "Come si può se uno dirà" bello, bello.
Sì. Sì, sì, puoi cercare: "Guarda io guardo questo, quindi lo trovo anche Rai Play?", Rai Play è stata tipo la sua benedizione, c'è Un posto al sole può vedere le puntate che si è persa, cioè proprio un nuovo mondo. <laughs>
Un mondo, un mondo, un mondo. Va bene, guarda, è stato davvero piacevole, insomma, questa conversazione e grazie per aver risposto alle mie domande e spero di sentirci presto.